あ、そうなんですね。うんうん。
うん、最初私がだって、私の見て見に来てくれるわけだから。
うん。
私が乗せていくねって言って、スカスタートしたんです。私がその子を乗せて。
なるほど。そういうん。
うん、なんかその時の名残りだったのかもしれないです。私がなんか絶対。
あ。 はい。
あ、で、その時も、その一番最初の時も15分遅れて出てきたんですよ。
なるほど。そうなんですね。
で、その時は実は私別の、私のお友達も乗せて。行ってたから、その友達も、もう乗せた状態で、そのいつもの遅れる友達のマンションの下で、15分ぐらい待ってたんですよ。
うん。 うん。 はい。 ああ、そうだったんですね。そっかそっか。うん。
うん。で、それすごい記憶に残ってるんですよね。なんかこんなね、と他の友達も乗せていくねって言って、私の見に来てくれてるから、ちょっ文句言えないんだけど。
うん。 そうですね。うんうん。
うん、なんか、でも、来てくれるってゆってくれるの気持ちすごい嬉しいから
分かりますよ。
ま、言わなかったんですね、その時も遅れて降りてきたんだけど。うん、「大丈夫？」って言ったら、「うん、なんか洋服選ぶのに時間かかってて」とかって
うん。 かそっか。 ああ、うん。なるほどね。
あの、「迷ってて」みたいなそのなんか「出かけようと思ったけど、こっちのコートと、こっちのコートどっちにしようか迷ってて」とか言うから、多分毎回
うん。
出る前にそうやって、もうお洋服とかで、ちょっと迷って、なんかそういう感じなんです。うーん。あ、でも、最近はそのさ最初はそうだったんですよ。最初は、私のために来てくれる
うん。 なるほど。かもね、しんないですね。と。 はい。 うん。
だったけども、その今は私が連れてってるあげてるみたいな感じだから。
そうか、うん。
うーん、ちょっとそういうふうに言ってみよっかな、「え、き来ててくれないの？」とかって言ったら、なんて言ったらいいと思います？
はい。 あ、相手が「待っててくんないの？」って言ったらですか？
うん。
あの、そこ大通りで、あのすごいクラクションとか鳴らされたり危ないから
うん。

うん。
しなきゃいけないですよね。やっぱり、電話して、が、良いと思います。うん。それ、良いアイデアだと思います。あの、大体、あの、何時、とは言っとくけど、自分で、その周りで時間潰せそうな場所とか、まあ、今、携帯とかあるから、スマホとかあるから、スマホとかで、うーん。
わかり うん。 うん。 はい。ですよね。うん。
そういう風にするとね、自分も楽しその待ち時間を、楽しめるぐらいじゃないと、もう、ちょっとぶち切れそうで。<laughs> はい。
うん。 そうです。<chuckles> そうなんですね。あのあの、すごい真面目だから、時間にきっちり行かれてると思うんで。はい。ちょっとちょっとね、あの、様子見みたいな感じで、試してください。
はい。 分かりました。なんか、今日、色々良いアドバイスも頂いて、試してみようと思います。ありがとうございました。
こちらこそ話していただいてありがとうございました。

あ、そうなんですよ。なんかうん。
で、そのまんまそうそう。あの、そこ、あの、あ、一個言い方としては、「こでハザード出して止まってたら、あの警察の人が、ここ駐停車すると危ないんで気をつけてくださいねって言われたの」って言ってあげ
はい。 はい。 はい。 ああ。なるほど、でもそうですもんね。
はい。うん。そう。あの、ね、あの、あ、あの、「チケットはもらわなかったから罰金とかないんだけど」ぐらい言ってもいいかもしんないです。
ん。 あ、なるほど。あ、なるほど、ほそうですね。
はい。 うん。
ああ、すごいなんか、いいアイデアをもらいましたね。はあ。そうですよね。なんかでもその子って、迎えに行く以外でも
はい。 <laughs> はい。で うん。 はい。
なんか、どっかで待ち合わせするじゃないですか？この間もなんかはお花見があったから、私の知り合いがおお花見をやってるかいじ会場があったから、そこ行こうねって言って。一応そのおはまなみの場所の駅のところで待ち合わせしたんですよね。
うん。 はい。 うん。 はい。うんうん。
だめちゃくちゃ遅れてくるんですよ、いっつも。
<laughs> なるほど。
あ、そう、車の時に限らず。
うん。ああ、今の聞いててちょっと思ったのは、その子多分ちょっと時間にルーズなのかなっていう感じがするんですよ。
はい。 あ、はい。
で、多分あなたはすごい真面目なので、ちゃんと時間ね、待ち合わせ時間に行くんですけど。
はい。 はい。
あの、多分、何時だよって何回も言っても、そういう人って遅れてくる可能性があるから。
はい。 うん。 はい。
あの、その約束の待ち合わせも、もうね、すぐ来ないと思って、例えば僕だった、コンビニとかに行って潰しち時間潰しちゃっていいんじゃないのとか思っちゃったりするんですけど。
はい。 はい。
あの、前もってその子に「着いたら連絡して」っていう言い方をしないと
はい。
なんか、あの、純粋に行くと毎回待たされるような気がします。
そうなんです。毎回待たされるんですよ。で、ちょっと時間早めに言ったりとかしたことあるんですよ。
ですよね。うん。 あ はい、どうでした？
それでもそれでも待たされました。その私が計算していた以上に遅れてきて。
あ あ、そういうことですね。ほんとは2時に行かなきゃいけないけど、いちじよんじゅうごふんで、って言っても、2時を超えて来ちゃったとかそんな感じなんですね。
はい。 はい。 はい。 そうなんです。
そっか。それはそれは、あれですね。ちょ ルーズだから他の子にもその子はやっちゃってるんですか、それを。
え。 はい。やっちゃってると思います。なんかね、もうはい、だからちょっと、ね。あのイラつかないように。
ですよね。 そっか。